Ну, слушай, может быть, э, если такая возможность есть, настало время её пригласить?
М. Ну, вот когда будет, щас пока нету. <chuckles> Щас пока ещё всё сложно, конечно же. Но, кстати, да, это, наверно, э, хорошая идея. Потому что, в конце концов, э, мне кажется, это уже как как как родственница, да? Поэтому Наверно наверно, надо такое обдумать.
Да, да. Ну конечно конечно. На самом деле, вот, э, то явление, о котором я говорю, что пути людей расходятся, э, на самом деле, вот наблюдение, опять же, за этими конкретными людьми показывает, что по прошествии какого-то количества времени они снова сходятся. Может быть, их взаимодействие не настолько яркое и насыщенное, как в детстве, да. Но, тем не менее, теплота, э, эмоциональная взаимопомощь, да, она присутствует. Просто, как бы сам факт, то что вы столько пережили порознь, это, как минимум, готовит почву для очень долгих и интересных разговоров, чтобы выяснить, у кого что за эти годы в жизни-то произошло.
Да. Ну да. Ну да, слушай, ты прав. Конечно же, надо не терять всё равно эту связь, потому что довольно она была сильная, да? И действительно, э, ну зна я знаю, что есть человек всё-таки на Земле где-то, который, в общем-то, знает меня такой, которой я была вот из из из самых э, из самых начал, <chuckles> э, своей жизни. Поэтому да, это, наверно, не стоит этим пренубрегать пренебрегать. Слушай
Мгм. Да, подойти к этому о оптимистичнее. Вот. И д даже не надеяться, а готовиться к тому, что р рано или поздно придется с ней достаточно активно общаться. И знаешь, может быть, это, как бы, у м, настолько вы в этом плане наобщаетесь, что вы вы еще это пожалеете о том времени, когда не было такого плотного общения.
Да да да да да. <chuckles> Наверно. Слушай, твоя да, ну, в возможно. Спасибо те большое, что ты меня выслушал, поддержал. И я надеюсь, да, что-то что-то у нас с ней, может быть, и появятся какие-то общие интересы снова. Спасибо.
Был рад помочь. Я уверен, что появятся. Я уверен, что всё будет хорошо.
Пока.